عايزَك تحكي لي كده، عن روتين الصباح ال المعتاد بتاعك، يعني أول ما بتصحى بتعمل إيه، إيه ال إيه الحاجات ال المعتادة في يومك؟
هو أنا الحاجات اللي معتادة في يومي ساعات خليني أكلمك بصراحة يعني، باصحى الصبح آآ بابدأ أمسك آآ، تليفوني مثلًا أش أشوف الnotifications الapplications، فيسبوك، واتساب الحاجات دي، أبدأ أرد على الرسايل مثلًا اللي جات لي بالليل وأنا كنت نايم. آآ، أبدأ بعد كده مثلًا أصحى، أخش مثلًا للحمّام أغسل وشي، أبدأ أتوضى، باصلي عادي جدًا. آآ، أخرج أخرج بقى أبدأ إيه، أ أشوف مثلًا لو عندي مثلًا وِرد قرآني بابدأ أقرأ قرآن مثلًا، باحدد جزء كده معين كل يوم باقرأه. آآ، آآ، بعد كده أبدأ مثلًا أشوف لو عندي شغل مثلًا، آآ، بعد كده باخلصه عادي.
تمام. إمم. تمام. في يعني صباحيات كده، بتبقى مرتبطة بالعيلة زي مثلًا يوم الجمعة. هل في مثلًا يوم في الأسبوع بيكون مختلف، يعني بتصحى بدل ما بتمسك التليفون بتعمل حاجة تانية، بيبقى في تواصل معاك ومع أفراد العيلة وكده؟
هو أنا يوم الجمعة طبعًا بيبقى يوم مختلف، لأن والدي بيبقى قاعد مثلًا من الشغل واخد إجازة، فبنبقى بنتجمع يعني اليوم ده الصبح، نفطر مع بعض. غير مثلًا الأيّام التانية، الأيام التانية مثلًا أخواتي عندهم كليات ومدارس، فما يعني مش بنجتمع أوي في ال في ال في الفطار يعني. لكن فترة النهار دي بنبقى مجتمعين، مثلًا بنروح نصلي الجمعة، آآ، نرجع مثلًا نقعد في أوضة واحدة مثلًا أو نبدأ نتكلم. فبيبقى حاجة كويسة، يعني بيبقى يوم الجمعة ده يوم يوم مميز بصراحة يعني.
امم. في ناس يعني يوم يعني ال ال ال ال الصبح بالنسبة لها يعني حاجة مختلفة تمامًا، وبيvibe كده مع حاجة معيّنة، مثلًا بيسمع مزيكا الصبح. آآ، في حاجات أنشطة بتعملها الصبح، مختلفة؟
آآ، بصراحة مش أوي يعني. أنا ممكن مثلًا أسمع مزيكا مثلًا أو أغاني، لكن ده م ده مش روتين يعني حاجة م ممكن باعملها مثلًا مرتين أو 3 في الأسبوع، آآ، بتروّق مزاجي ساعات. ساعات ب يعني بتح بتحسسني بحافز كده، ممكن أشغلها حتى وأنا شغال على مشروع معين. آآ، ممكن لو أنا شغال مثلًا على مشروع وحسيت مثلًا بإحباط، فشع ساعات باشغل مزيكا هادية، آآ، تروق مثلًا أعصابي، تخف الضغط شويّة، أو ممكن أشغل قرآن جنبي يبدأ بقى إيه، يهدي الدنيا شوية. أبدأ يعني الكسل بي باحس إن هو بيبعد الكسل عنّي. آآ، بابدأ أبقى نشيط بانجز يعني فترة ال أو كمية الإنتاج بتاعي بيبقى أكيد أكتر يعني.
تمام. إمم. تمام. عمومًا ال ال ال ال الصبح يعني، الروتين بتاعه صعب إنه هو يتغيّر. هل بتواجه صعوبات وأنت بتغيّر الروتين بتاعك؟ وعلى أي أساس مثلًا بتختار ال إن ده يبقى الروتين بتاعك؟
هو في حاجات صعب تغيرها، يعني مثلًا أنا بالنسبة لي فترة ال النهار دي بعد ما باعمل مثلًا الشغل اللي عليَّ، لو أنا شغّال أصلًا من البيت، فممكن آآ أبدأ مثلًا أروح الچ أروح الgym ب باتمرن، آخد تمرينة، فبالنسبة لي إن أغير الروتين ده، لأ، هيبقى هيأثر عليَّ أصلًا بالسلب. فبالنسبة لي الروتين ده آه، ممكن يكون ممل، ممكن يكون ما فيهوش مثلًا تغيرات كتيرة أو لكن هو مفيد بالآخر بالنسبة لي. آه، مش كلّه مفيد طبعًا، لكن أغلبه مفيد يعني بالنسبة لي.
ام امم. صح، يعني طيب بالنسبة لمّا تسافر، هل بتحافظ على نفس ال الروتين والّا والّا الموضوع بيتغير مع المكان نفسه؟
لو سافرت مثلًا مكان معيّن ب لأ، الروتين بي بيختلف، تقريبًا 90% من الروتين بيختلف. إن أنت قاعد مثلًا، قاعد مكان مش متعوّد عليه، ما فيش مثلًا ما فيش مثلًا gym أنت متعوّد أو مشترِك فيه هناك. آآ، أكل الأكل مثلًا نوعه أصلًا بيتغير، وق وقت الأكل نفسه بيتغير. لأن أنا عندي هنا مثلًا أنا بافطر مثلًا آآ، الساعة مثلًا من 11:00 أو 12:00، لما باسافر مثلًا في المنيا عند قرايبي هناك، ال ال الفطار ممكن الساعة 6:00 ص مثلًا، وبيبدؤوا الشغل مثلًا من بدري جدًا، جدًا. غير عكسنا هنا تمامًا. هنا
امم. امم. ياه! امم، أظن ده آه، أظن ده بيشقلب لك يومك خالص.
ده وزي ما قلت لك كده، 90% أصلًا من الروتين بيبدأ يختلف. ما فيش مثلًا gym أصلًا مشترِك فيه، ما ما فيش شغل مثلًا، ممكن أكون واخد أجازة الفترة دي، فما فيش شغل، فممكن أعمل حاجة تانية بدالها. فلأ، الروتين بيختلف طبعًا ودي حاجة بالنسبة لي آه، برضه ساعات بتبقى كويسه.
إمم. طيب هل ده يعني مثلًا بي بيسبب لك إكتئاب؟ يعني لو لو مثلًا حتى لو أنت في البيئة، اللي أنت متعود إن إن إن إن ده الروتين بتاعك.
ساعات ممكن يحصل اكتئاب شوية، لأن لأن أنت حاسس إن أنت ما بتتطورش، حاسس إن أنت بتعمل نفس الحاجة كل يوم، لكن الإحساس ده س س ساعات بيبقى زائف أو مش حقيقي. أنت مثلًا لو بتتمرن كل يوم، فأكيد في نتيجة حتى لو نتيجة مثلًا قليلة، لو أنت بتذاكر كل يوم، آآ فسا آآ أكيد طبعًا هيبقى في نتيجة غير وأنت مش مش بتذاكر، لو مثلًا شغال على مشروع معين، ففي إنجاز بيحصل. فممكن مثلًا آآ، النفس تهيأ لك ان أنت ما فيش إنجاز، أنت في روتين معين مش بتغيّر، فتحس إن أنت مش بتعمل حاجة معينة أو حاسس إن أنت عايش كده وخلاص. لأ، أنت بتنجز وبت بت بتحقق أحلامك وبتمشي في في الخطط اللي أنت حاططها لنفسك. فبالتالي الروتين ده لأ، م موضوع مهم جدًا.
إمم. إمم. فاهمك. إمم. آه، يعني أنت مع م من الناس اللي هي بت بتحب الروتين وبتفضّل إن هي تفضل ف ف في روتين معين، عشان الإنجاز بتاعها ما يتأثرش، وتحافظ على التقدم بتاعك.
هو آه، أنا ساعات باحب الر إن أنا أمشي على الروتين طالما الر الروتين ده في الأخر هيوصلني لحاجة معينة أو هيوصلني لهدف معين، فبالتالي الروتين بالنسبة لي مش هيبقى عندي مشكلة. لكن ممكن أغيّر بعد فترة، زي ما قلت لك، ممكن أسافر وأغيّر الروتين كله أصلًا 90% م زي ما قلت لك. آآ، فده كان الروتين بالنسبة لي لأ، لازم أمشي عليه طالما هانجز حاجة معينة أو آآ هدف معين حاطه، فبالتالي مش هينفع أحققه غير بروتين معين، بشغل معين كل يوم بانتظام، ولازم يكون في انض آآ، انضباط وانتظام طبعًا مع الواحد يعني.
إمم، إمم. إمم. إمم. فعلًا، أنت عندك حق في النقطة دي. طيب هل أنت في مرّة مثلًا يعني ت ممكن تحكي لي إنه حصل معاك قبل كده، إنك الروتين بتاعك اتغير أو حصل لك دروب فده أثر على الروتين بتاعك و ودخّلك في مود اكتئاب مثلًا، أو أثر عليك بشكل سلبي واداك مشاعر مش كويسة؟ واتخطيت ال الموقف ده إزاي؟
هو أنا بالنسبة لي مثلًا لما كنت في الكلية، فكنت باتعلم برمجة طبعًا، فأنا في حاسبات ومعلومات فبالتالي باتعلم برمجة. فالبرمجة دي زي ما تقول مثلًا أنت لو قعدت أسبوع أو 2 ما تشتغلش بإيدك مثلًا أو بعدت عنها فتبدأ إيدك تتقل على الكيبورد بتبدأ دماغك، آآ يعني تبطأ تبقى بطيء شوية أو تبعد. فطبعًا أنا لما ج لما جيت سافرت والروتين بتاعي اتغير فما كنتش باذاكر الفترة دي، فطبعًا جالي كمية إحباط ش شديدة جدًا حسيت إن أنا مثلًا اللي ذاكرته في سنة أو 2 حسيت إني نسيته، حسيت إني بعيد عنه جدًا. فبصراحة جالي نوع من الاكتئاب والحزن، وإن أنا خلاص بقى أنا مش مش هينفع أرجع وأنا خلاص بقى ما بقيتش عارف حاجة أو ما بقيتش فاهم حاجة. لكن بعد كده لأ، تغلبت عليها، بدأت أقول خلاص أنا محتاج أرجَع تاني أو محتاج لازم، آآ، أضبّط الدنيا وأبدأ أحط خطة معينة أمشي عليها. فمن هنا جه الروتين أصلًا بالنسبة لي، ورجع ورجعت ليه
إمم. اهم. امم. امم. طب أنت اتعلمته كده subconsciously يعني بشكل لا واعي، والّا والّا يعني قررت ده مع نفْسك، إنك تعمل جدول لنفْسك وإن يبقى في روتين معيّن أنت بتمشي عليه؟
هو أنا بالفعل أصلًا عامل خطّة يوميّة، باحط فيها التاسكات مثلًا اللي أنا، آآ، محتاج أعملها اليوم ده. فبقى لازم أمشي عليها، حتى لو ما مشيتش عليها باكون مثلًا مشيت على جزء، فده بالنسبة لي بيبقى مُرضي جدًا، إن أنا حطيت حاجة والتزمت بيها. لكن إن أنا أسيب الموضوع كده عشوائي، لأ، مش هيبقى في إنجاز، هو الإنجاز اللي هيحصل مثلًا 5 أو 10% بالكتير جدًا، من الإنجاز اللي أنا عايزه أو حاطه لنفسي.
تمام. هل بتتابع ال الإنجازات اللي أنت بتحققها بيومك ده، يعني بت بتتابعها بشكل بتقيّم نفسك مثلًا، يعني ب يعني مثلًا، في الجدول بتاعك هل أنت عامل يعني نقط تقييم لنفسك، أنت مثلًا اليوم ده أنجزت شيء، اليوم ده ما أنجزتش شيء؟
هو أنا باحط التقييم لنفسي في اليوم، وباجي آخر الأسبوع باحط تقييم لنفسي. ممكن مثلًا لو اليوم النهارده حاطط مثلًا 7 حاجات المفروض أعملهم، مثلًا هاصلي الصلوات كلها، هقرأ جزء من القرآن مثلًا أو آآ، وِرد معيّن أو ه أو هاروح خروجة معيّنة أو هانجز شغل معيّن أو مشروع معيّن. باجي مثلًا آخر اليوم باشوف بقى الحاجات اللي أنا عملتها، ممكن مثلًا أنا عملت 7 حاجات من أصل 10، أنا عملت 5 حاجات من أصل 10. فبابدأ بقى إيه، آآ، يعني أحفز نفسي، أشوف إيه النقط اللي المفروض أشتغل عليها. باجي برضو آخر الأسبوع، باشوف مثلًا الأسبوع ده هل الأسبوع اللي فات ده أنا أنجزت فيه حاجات كتيرة جدًا والّا لأ ما فيش إنجاز أو الإنجاز ضعيف أو محتاج أشدّ شوية، فدي طبعًا بتأثرعليَّ بعد كده أصلًا.
جميل، جميل جدًا. امم. امم. والله يعني ده ده ده إنجاز هايل، ويعني حاجة عظيمة جدًا بجد يعني. طيّب ال التقييمات نفْسها بتنعكس عليك بشكل إيجابي والّا سلبي؟
لأ، هو أنت كمان طبعًا طول ما أنت متابع نفْسك، وطول ما الواحد أنا باتابع نفْسي وباشوف أنا باعمل إيه وأشوف أنا ضعيف فيها أو محتاج أطوّر منها. لأ، هو بيأثر عليّا بالإيجاب طبعًا، وبي بيشجعني بعد كده إن أبدأ أزوّد، آآ طول ما أنت حاطط نفْسك في خانة إن أنت متابع نفْسك ومراقب نفْسك وضميرك شغّال، آآ هتتطوّر وهتبدأ تتحسّن وده طبعًا هيشجّعك، هيشجّعك دايمًا إنّ أنت تبقى في تقدّم، تبقى في تطوير في نفْسك، في آآ في حركة ش في حركة كويّسة، لكن غير ما طبعًا إن أنت في خمول عندك، في مثلًا أنت بترجَع لورا أنت مستواك بيقل، لأ، طبعًا ح حوار الروتين ده بيبدأ يضبط الدنيا معاك شوية.
امم. امم. يعني وجهة نظرك إن الروتين هو هو آآ يعني زي زي ما بتقول كده بالضبط هي عجَلة الاستمرارية، اللي بتخلّيك تحافظ على الإنجازات ال ال الصغيّرة لحد ما توصَل لحاجة كبيرة، صح كده؟
فبالضبط آه، هي زَي ما تقول كده هي العجَلة اللي بل أنت بتمشي عليها مثلًا مشوار معيّن، فهي الوسيط والوسيلة مثلًا، بتودّيك من مكان لمكان. فالروتين لو أنت م حاطط خطّة معيّنة أو روتين كويس ممكن يوصّلك لمكان كويس على حَسب بقى، لو أنت مثلًا، آآ، الروتين ده بتعمل روتين مش كويس، ممكن تعمل أفعال مش كويسة، تعمل مواقف سيئة، فبالتالي هتودّيك مثلًا ل لمنطقة مش كويسة هتندَم أنت عليها بعد كده. فعلى حَسب الروتين نفْسه، آآ، هيبدأ آآ ال النتيجة يعني تظهر.
إمم. يعني أنت شايف إن ال الإنسان عشان ي يعني، زَي ما بيقولوا كده، عشان ي يوصَل للعالمية أو إنّه يحقق أي إنجاز عالمي، ي يعني يصحى بدري، يحط روتين لنفْسه، يعمل جدول، ي يمارس الحاجة بشغف ومش بس بشغف، لأ، إن هو يستمر عليها بشكل إن هي تتحول للروتين.
هي أهم حاجة طبعًا إنّك تكون بت بتعمل ال الروتين المعيّن ده، وعارف إن فعلًا فيه فايدة يعني. تتابع نفْسك زي ما قُلت لك آخر اليوم مثلًا أو آخر الأسبوع، على حَسب بقى أنت هتختار إيه. فطول ما أنت روتين وحاسس إن هو بيخلّيك متقدّم أو ب بي بيعود عليك بالنفع، فأنت هتكون أصلًا بتحب الروتين ده. غير مثلًا وأنت عاملُه وخلاص بقى وخلاص، أنا باشتغل وخلاص، أنا باذاكر وخلاص مش إيه، يعني مش مش في دماغي حاجة معيّنة، أو إن الدنيا ماشية معايا بطريقة عشوائية، فبالتالي إنجازك هيكون مثلًا قليل جدًا.
إمم. امم. صح، اهم. صح، عن أنت عندك حق فعلًا. يعني الإنسان من غير إن هو يتابع نفْسه ويركّز على نفْسه، يعني أعتقد إنّه ممكن يفشل.
آآ، بصراحة آه، لإن طبعًا درجة المتابعة دي بتيجي مثلًا منّك من حتة مسؤولية جوّاك، فأنت عندك مسؤولية فبالتالي محتاج مثلًا تتابع نفْسك، محتاج تشتغل على نفْسك أكتر. آآ غير مثلًا مش لازم يكون الضغط جاي من أهلك أو من حد قريب منّك، لازم تكون أول حاجة الضغط جاي من نفْسك أنت أصلًا، أو المسؤوليّة جايّة منّك أنت.
صح، أنا بجد يعني استفدْت كتير جدًا، وشكرًا بجد. أنا استمتعْت بالأسئلة ال اللي أنا سألتها لك، واستمتعْت كمان أكتر بالإجابات اللي أنت جاوبْتها كانت إجابات عظيمة جدًا يعني، شكرًا ليك.
باشكرك جدًا طبعًا.